А скажи, а ты вот эти дыхательные какие-то практики, ты их, э, изучал, как правильно они производятся? Скажем, это дыша дыхание диафрагмой или лёгкими, или это вот ты, м, сам дошёл до этого по наитию, как-то вот почувствовал, как тебе вот удобнее и так далее?
Нет, нет. Не по наитию, нет, я эту информацию из различных источников почерпывал. То есть, э, самые разные там люди, значит, которые, э, всякие военные. Да, там, допустим, вот я смотрел блоги, э, человека, который тренирует, э, разведывательное подразделение, э, вот в армии Соединённых Штатов, и он там советовал под разные ситуации разные техники дыхания. Я с
Мгм. Так. Ага. Так, ну-ка. А, то есть они это используют вот настолько даже в профессиональной деятельности у военных? То есть это не просто какая-то такая антистресс-методика для гражданских.
Ты понимаешь, в чём дело? Дыхание- это такая мощная штука, что, грубо говоря, вот, хм, определённые, скажем, энтузиасты тибетские, да, они способны, правильным образом настроив дыхание, э, значит, сидя на морозе, высушить, э, на себе мокрую простыню. Поэтому, как бы, нельзя сказать
Так. То есть они прям настолько проникнулись этой магией. Ничего себе. Ха.
Это не магия, это физика и физиология. То есть нельзя сказать, что это какая-то вот, э, ерунда. То, что сейчас люди это активно используют,- это интересно, да, но как бы существует некая профанация. То, что, как бы, когда этим занимаются, скажем, всякие, м, то тонкие девушки, да, или там какие-то, э, ю юноши, в общем, далёкие.
Интересно. Мгм. М. Интересно. То есть когда это просто не не профессионалы, а просто люди, которые даже не особо в этой тематике разбираются, а просто говорят: "Подыши". Ага.
Нет, ты понимаешь, они, может быть, профессионалы профессионалы в своей теме, но, как бы, э, изначально дыхание- это очень серьезная вещь. Знаешь, вплоть до того, что, допустим, та же йога, она во многом ставит своей целью остановить дыхание, потому что в, э, среде брахманов было такое представление, что вот эта вот Майя, вот эта вот окружающая реальность, она, значит, овладевает сознанием человека именно через дыхание. Соответственно, остановив дыхание, человек может освободиться от Майи.
Так. Хм. Так. Ну-ка. Мгм. Ничего себе.